Ya, bu yalnızlıkla başa çıkmanın yollarını arar ya insanlar, sence bunun en etkili yolu ne olabilir? Senin uyguladığın pratik bir şey var mı yalnızlıkla başa çıkmak için?
<chuckles> Ben her Yani insanlar Çok haklısın, hani, kalabalığın içinde bile yalnız kalabiliyor insanlar ya da fizik gerçekten fiziksel olarak da yalnız, ruhsal olarak da yalnız kalabiliyor. Iıı, bunu pandemilerde de yaşadık. Eee, onun öncesinde. Ben çocukken de yalnız hissederdim kendimi. Biraz da ortanca çocuğum ben bugün, <chuckles> hatta bugün bile düşündüm, işte, "Ablama şunlar alınmıştı, kardeşime bunlar alındı. Onların hiçbiri bana alınmamıştı." gibisinden, böyle, kafamda. <chuckles> Çok, neyse. Eee, şöyle, eee, yalnızlık, eee, insanlar seçedebilir de bunu yalnız k kalmayı isteyedebilir ama hani bunun bizi depresyona sürüklememesi için neler yapabiliriz diye anladım ben sorunu.
Imm, değil mi? Aynen. Hı hı. Hadi ya! <chuckles> Çok enteresan. Tabii. Hıı. Aynen öyle yani yalnızlığın, hani, seni etkilememesi, işte, ruhsal durumunu bunalma hâline, bunalım hâline getirmemesi için hani ne neler yapılabilir? Yani seçim olmayan yalnızlıktan bahsedersek mesela, tıpkı senin hani çocukluğunda hissettiğin yalnızlık gibi diyelim.